जी, देखिए आजकल ना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि अभी हाल-फिलहाल में मैं ना बाहर निकला हूँ घर से, नए जगह निकला हूँ, नए एक महानगर जैसे जगह में आया हूँ और वहाँ पे मैं काम के लिए आया था। अब खाना बनाना अ, तो मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है, थोड़ा-बहुत आता है। जी, बिल्कुल आता है परंतु ऐसी परेशानी हो गई है कि उम, मैं आजकल जिम भी जॉइन किया हूँ। तो मुझे उसके हिसाब से भी खाना बनाना पड़ता है कि अब जिम वाले बोलते हैं, कुछ भी मत खाओ अंट-शंट मत खाओ, अ, अच्छा खाना बनाओ, स्वस्थ खाना बनाओ। उम, थोड़ा-बहुत उम, ये करो कार्ब कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ, ये सब करो, अब ये सब घर पे रहता तो अ, माताजी बना देती थी उनको सब आता है। मुझे कुछ नहीं आता और मैं खाना बनाना आता नहीं है मुझे 2-4 चीजें आती हैं नूडल्स, फ्राइड राइस यही सब आता है मुझे। जब ये स्वस्थ चीज़ें तो हैं नहीं, खाना बनाना मुझे आता नहीं है इसकी वजह से मैं स्वस्थ भोजन खा नहीं पा रहा हूँ। और मैं तैयार ही नहीं कर पा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका न्य मतलब मैं करूँ कैसे? अब देखिए अकस्मात में खाना बनाना तो नहीं सीख सकता। अ, खाना बनाना अगर मैं सीख भी जाऊँ तो स्वस्थ खाना बनाना कैसे सीखूँगा? आजकल अगर मैं कुछ भी खोलता हूँ यूट्यूब में मैंने उस दिन ढूँढ रहा था मैं कि आलू की सब्ज़ी कुछ बना लूँ तो वो मुझे ऐसा तड़के-भड़के वाली सब्ज़ी बना के दिखाया कि उम, मतलब वो किसी हालत में स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। बहुत परेशानी हो रही है मुझे एक तो उम, और एक तो मैं अगर सीख भी जाऊँ अच्छा खाना बनाना तो मेरे पास समय कहाँ है? मैं तो काम करने आया था यहाँ पे तो काम करने जाता हूँ, आता हूँ मेरे पास मुश्किल से 2-3 घंटा हो 4 घंटा होता है उतने में मुझे नींद आ जाती है। मतलब 7 बजे आता हूँ मैं, साढ़े 10 11 बजे तो मुझे नींद आ जाती है। अब मैं आके 7 बजे कब खाना बनाना सीखूँ, कब खाना बनाऊँ। उसके बाद क्या होता है मैं हाथ-पैर धो के जो आता है वही बना देता हूँ। अब आप बताइए मुझे कि मैं कैसे करूँ आगे?
बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ देखिए अ, आप बहुत ही परेशान हो क्योंकि देखिए आप, अ, जहाँ गए हो वहाँ पे आप अपने लक्ष्य को लेकर गए हो। वहाँ जो चीज़ें कर रहे हो उसके लिए गए हो ना कि खाना बनाने। और देखिए अ, कोई बात नहीं खाना नहीं आता बनाने कोई बड़ी बात नहीं है इसको हम आसानी से मैनेज कर पाएँगे। लेकिन अ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अ, देखिए मैं कोई सलाह दूँ आपको या कुछ अ, उपाय दूँ तो मैं थोड़ी चीज़ें जानना चाहता हूँ और भी गहराई में ताकि मैं थोड़ा अच्छे तरीक़े से अ, आपको बता पाऊँ कि आप क्या खा सकते हो क्या नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अ, आप खाना बनाने के लिए रोज़ाना अ, कितना समय और ऊर्जा की तैयारी के लिए दे सकते हैं? मतलब खाना में दे सकते हैं लगभग समय कितना दे सकते हैं खाना बनाने में?
जी देखिए, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो ऐसा भी नहीं है कि मैं समय दे ही नहीं सकता। समय तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ देखिए एक तो चीज़ ना मुझे लगती है कि समय ना हमारे पास हर चीज़ के लिए होता ही है हमें ना निकालना पड़ता है। मुझे खाना बनाने में उतना अ, वो चस्का नहीं आ रहा था इसलिए मैं इतना समय निकाल नहीं रहा था परंतु देखिए अगर निकालना ही है तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मैं आपको साप्ताहिक जीवन अपना बताऊँ तो मैं अ, मंगलवार से लेके मैं कह लीजिए कि जो अगले 5 दिन हैं वहाँ पे तो मैं काम करता ही हूँ, और उन दिनों मैं कह लीजिए कि 6 साढ़े 6 बजे भी अगर आ जाता हूँ साढ़े 6 बजे तक घर आ गया तो आधा घंटा आराम करने के बाद 7 बजे से मेरे पास समय है मान लीजिए 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से काम करना क्योंकि एक तो काम करके आया हूँ। अगर 1 डेढ़ घंटा भी मैं काम कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा है उत उतने में मुझे खाना बना लेना है और बना-वना के अगर मैं अपने बिस्तर पे बैठ जाऊँ, और खा-पी लूँ तो मुझे अच्छा लगता है तो हाँ, 1 डेढ़ घंटा तो मैं आराम से दे ही सकता हूँ। अब रही बात उम, कह लीजिए शनिवार-रविवार की तो इन दिनों मेरे पास तो दिन-भर समय है। अब आप दिन-भर में मैं कितना भी सीख सकता हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ अ, सुबह का नाश्ता तो मैं अ, नहीं बनाता हूँ अक्सर दूध-वूध कुछ पी लेता हूँ। शनिवार-रविवार देर से उठता हूँ तो, अ अ, पर बाकी ये समय मैं कह सकता हूँ कि हाँ खाने वाले समय में मैं बना सकता हूँ खाना।
और कभी बताई बिल्कुल, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी बात। आप कहीं न कहीं आप बना सकते हो आपके अंदर है वो अ, फिर समय का थोड़ा अभाव है ये बात मैं समझ सकता हूँ आपको थोड़ा। लेकिन अ, मुझे ये बताइए कि अ, जैसा आपने बताया कि आप जिम आपने जॉइन करी है और जिम की वज़ह से अ, हेल्दी खाना जो होता है स्वस्थ खाना जिसे बोलते हैं, वो आप खा नहीं पाते। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका साप्ताहिक बजट क्या होगा? क्योंकि आप जिम कर रहे हो तो ज़रूरी है ना, स्वस्थ खाना खाना तभी तो अ, जिम जाने का फ़ायदे जो हैं वो हमें दिखेंगे, है ना? तो आपका जो बजट है उसके बारे में बताइए कि इस सप्ताह में आप कितने खर्च कर सकते हो आपने अपने ऊपर?
हुँ। हुँ, देखिए ये अ, मैंने आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं कि सप्ताह में मैं कितना खर्च कर पाऊँ। परंतु अगर मैं सोचूँ ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यही तो परेशानी है कि, जिम जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा ही नहीं होगा कि अगर स्वस्थ खाना नहीं खा पाए और बना तो मैं पा नहीं रहा हूँ। परंतु अगर रही बात खर्च करने की, तो देखिए खाने पे मैं मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा अ, सोचूँगा क्योंकि अब काम कर रहे हैं तो सबसे अधिक चीज़ सबसे कह लीजिए प्राथमिकता चीज़ तो वो ही हो गई कि खाना-पीना तो ढंग से कर ही लेंगे। तो मुझे नहीं पता कि म मतलब कितना ज़्यादा? परंतु ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत कम कर पाऊँ। हाँ अ, आराम से 3-5,000 तो हफ़्ते में। मैं 3,000 तक कह लीजिए कि हफ़्ते में खाने के लिए दे ही सकते हैं कि कह लीजिए की उससे महीने में 12,000 हो गए। तो उतने तो मुझे लगता है कि दे ही सकते हैं अब उतना खाना अगर आप खाएँगे तो ही स्वस्थ रह के रह पाएँगे और आगे कर पाएँगे। परंतु सच बोलूँ मैं आपको तो 3,000 नहीं लगता है अभी। अभी तो उतना भी नहीं लगता है मुझे खाना खाने में क्योंकि हम लाते हैं महीने का महीने का राशन आप बताइए ना कितने का ही आता है? ज़्यादा से ज़्यादा महीने का राशन 4 साढ़े 4,000 का आता है। कभी हो गया आप 4 चीज़ और डाल डाल दिए तो 5,000 का बिल बनेगा। उससे ज़्यादा तो ये चावल-आटा वग़ैरह चीज़ तो आती नहीं है। परंतु हाँ, अगर आप मुझे कुछ ऐसा सुझाव देना चाहेंगे जिसमे थोड़ा बहुत खर्चा लग सकता है तो हाँ मैं वो चीज़ थोड़ा-सा उम, धकेल सकता हूँ अपना बजट।
बिल्कुल, बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ आपकी बात। अ, कहीं न कहीं आपकी बजट थोड़ी-सी है, वो कम है। कोई बात नहीं, इसमें भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप महँगे चीज़ें ही खाओ, महँगे फ्रूट्स ही खाओ या महँगी अ, चीज़ें, जैसे कि अ, आप जो रोज़ चिकन खाओ, आप रोज मटन खा ज़रूरी नहीं है कि ये सब आप चीज़ें खानी हैं। तो देखिए अ, मैं ये पूछना चाहता था कि अ, आपके जो अ, किचन है, उसमें क्या-क्या सुविधाएँ हैं? जैसे अभी अवेलेबल, जैसे इसके बारे में अगर बताएँगे, जैसे कि अ, फ्रीज़र है या आपके पास नहीं या माइक्रोवेव है या नहीं और गैस-वैस भी है? तो इसके बारे में बताइए।
हुँ। अ, जी देखिए, किचन की सुविधाएँ तो ठीक हैं। गैस है, अ, जो गैस मतलब आम घरों पे होता है। अम उसके साथ-साथ फ्रिज भी है फ्रिज भी है, फ्रिज के साथ फ्रीज़र जुड़ा हुआ है और माइक्रो ओवन भी है, परंतु वो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें 4 चीज़ें आ जाएँ। अ, वो आप जानते होंगे कि ए, थोड़ा पुराना मॉडल आता है, ए, 1 प्लेट वाला, जिसमें आप एक समय पे एक ही चीज़ डाल सकते हैं। उम, वैसा वाला है और उसमें काम तो चल जाता है मेरा, उसके साथ-साथ वो ब्रेड वाला टोस्टर भी है कि सुबह-सुबह अगर देर हो जाती है, तो ब्रेड टोस्टर हो जाता है और वही, बाकी किचन की सामग्रियाँ हैं अ, जिसमें आप कह लीजिए कि खाना, बर्तन-वर्तन तो है ही, उसके साथ वो ब्लेंडर वगैरह आता है, उम, फेटने-वेटने के लिए, वो सब चीज़ें हैं मेरे पास।
देखिए, कहीं न कहीं आपके पास जो अ, उपकरण तो बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल चिंता की बात तो है ही नहीं फिर। आप बिल्कुल अच्छे से हेल्दी चीज़ें बना सकते हो, खा सकते हो सुबह-सुबह। तो और अपने अ, जो डाइट को हो वो मेंटेन कर सकते हो। तो कहीं न कहीं आप जिम जा रहे हो तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इतनी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि अ, क्या आपके अ, जिम के ट्रेनर ने अ, कोई गाइडेंस नहीं दी आपको खाने को लेकर कि डाइट तुम्हें ये लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए? तो इसके बारे में बताएँगे?
हुँ। देखिए उन्होंने मुझे बोला तो है। ऐसे स्पष्ट रूप से बोला नहीं है क्योंकि उम, अक्सर देखिए जिम के जो हमारे ट्रेनर होते हैं ना, वो अ, ज़्यादा सुझाव देने के पैसे लेते हैं। तो वो ज़्यादा तो बताए नहीं मुझे परंतु थोड़ा बहुत चीज़ें बताए हैं वो। वो बोलते हैं कि देखो बहुत ज़्यादा तेल मत डालो, वो बोलते हैं कि कम खाओ लेकिन वो प्रोटीन वाला खाना खाओ। वो बोलते हैं ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु कम खाओ लेकिन अच्छा खाना खाओ। और फिर वो बोलते हैं कि अ, तुम चीज़ें बहुत ज्यादा पकाओ भी मत। अब देखिए बहुत ज़्या तला हुआ चीज़ा चीज़ें तो देखिए उतना तो खाते नहीं है। परंतु अ, एकदम ही नहीं पकाओ, एकदम ही कम तेल बोलते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता वो सब कैसे बनाया जाए?
बिल्कुल, बिल्कुल। अ, वो काफ़ी सही ही बोल रहे हैं कहीं न कहीं बोल रहे हैं आपको अ, तेल-मसाले कम खाओ। कहीं न कहीं वो प्रभावित करती है हमारे शरीर को और हमारे डाइजेशन को। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए अ, स्वस्थ खाने की बात करें तो मुझे लगता है आजकल बहुत ही आसान है ऐसे-ऐसे देखिए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। जहाँ तक आपको देखिए सुबह के नाश्ते की बात करूँ तो आप बता रहे थे आप बद बस दूध पी लेते हो। देखिए दूध अ, पीना ठीक है लेकिन दूध के साथ कुछ आहार भी चाहिए ना, जैसे कि कार्ब चाहिए कुछ, कुछ प्रोटीन्स भी चाहिए। तो अग आप अगर आप जिम जा रहे हो तो आप ये सब चीज़ें नहीं लेंग लोगे तो आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाएँगे। अगर आप अपने आहार को सही से नहीं लोगे। तो मैं बोलूँगा आपके बजट के हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप सुबह के लिए देखिए ओट्स ले सकते हो, और सुबह केले ले सकते हो और एक आप ओटमील बना सकते हो। देखिए अस बहुत ही अ, बनाने की विधि मैं बता देता हूँ। आपके पास गैस स्टोव तो है ही तो उसपे आप कोई भी अ, पॉट लेके रख सकते हो, उसपे आप थोड़ा-सा ओट्स डालो उसमें दूध जो आप पीते हो, वो उस कभी वो यूज़ कर सकते हो ओट्स में उसको थोड़ा-सा हल्का-सा बॉयल करना है। और उसके बाद उसमें <sniffs> आप केले-वेले या जो भी आपने फ्रूट्स होते हैं वो सब चीज़ें डाल के आप बहुत ईज़ी और हेल्थी स्नैक स्नैक बना सकते हो, ब्रेकफास्ट बना सकते हो। और दोपहर में कोशिश करो देखिए अंडे तो इतने सस्ते ही हैं, तो कोशिश करो कि आप थोक में अंडे खरीदो, ट्रे एक बार में ले लो पूरे तो उससे आपको काफ़ी अ, सस्ता पड़ जाएगा, आपके आपके पैसे भी काफ़ी बच जाएँगे। और कहीं न कहीं आप जिम जाते हो तो उसमें देखिए अ, प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए क्योंकि उसी से हमारे अ, मसल्स की रिपेयरिंग होती है और मसल्स भी उसी से ही बनते हैं। तो उसक आप अंडे दोपहर में खाया करो। हर मील के साथ कुछ न कुछ प्रोटीन लेना ही है तो ये कर सकते हो आप। और अगर आपके पास थोड़ा और बजट है तो आप अ, एक बार अपने ट्रेनर से सलाह लेके आप हो सके तो प्रोटीन वगैरह ले सकते हो और रात को भी कुछ ना कुछ ऐसे ही इस प्रकार से आप बना के खा सकते हो। तो मेरी यही सलाह रहेगी अ, आपके लिए कि इस तरीके से आप स्वस्थ भोजन तैयार करके खा सकते हैं, जी।
हुँ। हम्म। जी बिल्कुल, आपकी सलाह बहुत अच्छी लगी मुझे वो ओटमील वाला तो बहुत ही फ़ायदेजनक लगा। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ला पाऊँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये सुना, इतने अच्छे सुझाव दिए। उम, समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी आपका भी बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुझाव देकर।